Pa bangun tidur, terus makan bareng-bareng gitu loh, Kak, sekedar kayak gitu doang tuh kayak, kangen banget jadinya, Kak, ditambah dengerin lagu ini makin kangen lagi, keluarlah itu air mata jadinya. <chuckles>
Mhm. Waduh. Nah, kau kan bilang lagu ini tuh bikin kamu kangen gitu. Nah, apakah setelah kamu denger lagu ini pertama kali malah, eee, jadi dengerin terus, jadi suka atau malah menghindari nih? Kan ada nih orang-orang, "Aduh ini terlalu sedih nih, nggak bisa nih gue dengerin ini." Kalau menurut eee, kalau kamu sendiri gimana?
Heeh. M Heeh heeh. Aku si mhm mhm. Aku sih selalu dengerin jadinya, Kak. Jadi kayak ya udah dengerin aja lah kalo misalnya lagi kangen juga kadang aku dengerin lagu itu aja gitu loh, Kak, kayak, ya udah lah, paling nggak dia menemani aku di kala aku lagi kangen sama rumah, sama orang tua, sama
Mhm.